À, bạn ơi, ờ, hôm nay mình, ờ, có một cái vấn đề này là rất là muốn được nghe bạn cho mình những cái lời khuyên này. Mình, ờ, có một cái người chị ấy, thì, ờ, chị ấy, ơ, rất là bị nghiện rượu luôn, là con gái đó, mà năm nay chị ấy cũng đã gần 40 tuổi rồi, nhưng mà chị ấy đã nghiện rượu được cũng phải, ờ, bao nhiêu năm nay rồi đó. Thì, ờ, ờ, rất là nhiều người, gia đình rồi bố mẹ, rồi mọi người á cũng hay khuyên ấy là "Nên hạn chế đi uống uống mấy cái chất này đi, tại vì là nó không có tốt mà, rượu chè thì làm gì có tốt, mà cái này là thường là đàn ông thì người ta mới sử dụng nhiều thôi." Nhưng mà chị ấy là con gái nhưng mà á, trời ơi, cứ thi thoảng là chị ấy lại nhậu, đấy, 1 tuần thì phải nhậu hết đến 2-3 bữa rồi. Mà á uống rất là giỏi nha, rượu rồi bia mà chị ấy chơi mà, ờ, cũng cũng, gọi là, cũng có thể là uống cho say luôn đó. Thì, à, trộm vía là chị ấy cũng, ờ, khá là khỏe, cho nên là cũng không có ảnh hưởng gì, có lẽ là cũng là do cơ địa. Nhưng mà mình thấy là cái điều này nó không hề tốt một chút nào, thì mình đang muốn là, à, có có cái cách để mà có thể là giúp cho chị ấy, à, cải thiện được cái cái cái thói quen, à, nghiện rượu như thế này ấy bạn ạ.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm, đầu tiên thì, ờm, mình sẽ hỏi bạn thêm vài một cái câu hỏi nữa cụ thể hơn á, thì để mình có thể đưa ra một cái lời khuyên cụ thể, thì hổng biết là bạn có sẵn sàng để chia sẻ những thông tin này hông?
Ừm. Ừm, có, có. Mình thì, ờ, luôn luôn sẵn sàng để mà chia sẻ những cái, a, a, đưa thông tin để cho bạn biết đó, tại vì mình đang muốn được nghe bạn cho mình những cái, á, á, cái lời khuyên nó thật là, à, thực tế và hữu ích để để mình giúp cho chị ấy, cũng như là cái tình trạng của mình bây giờ. Tại vì là mình thấy là khi mà nhìn nhìn thấy chị ấy hiện như thế ấy, thì mình cảm thấy lo và ca cảm thấy căng thẳng lắm nha. Ờ, với lại là vì là chị em mà, nên là chị đấy khi mà mỗi lần mà chị ấy uống ấy, thì chị ấy cũng hay rủ mình đi nữa. Đó, thì thì mình không thể nào mình từ chối được, đúng không bạn? Rồi mình còn phải lo lắng cho chị ấy nữa. Đó, thành ra là mình, ờ, rất là căng thẳng ở như trong cái vấn đề này luôn đấy.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À. Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, thì hông biết là bạn cùng với lại cái người chị này nè, có sống chung hông? Hay là có những cái mối quan hệ chung cụ thể như thế nào vậy bạn?
Ừm, mình với chị ấy thì không có sống chung, chỉ là sống ở gần nhau thôi bạn ạ. Ừm. Chỉ vậy thôi.
Ờ. Ừm. Vậy hổng biết nha, thường thì mỗi khi mà chị này nghiện rượu á, thì chị có gây ra những cái hậu quả cụ thể như thế nào hông cho chính bản thân bạn nè, cho gia đình hoặc là cho những người xung quanh hông bạn?
À, thực ra là hậu quả thì cũng không có gây ra cái hậu quả gì, tại vì là, ừm, khi nào mà chị nó uống thì chị nó cũng có điểm dừng ấy. Ờ, say thì cũng say bình thường thôi, nếu như mà có say thì lúc đó thì, à, mình cũng, a, đưa về nhà rồi, thì cũng không gây ra cái hậu quả gì hết, thì cũng cấm không cho có, ờ, đi linh tinh. Rồi những lúc say thì cũng chỉ ngủ thôi, nên là cũng thực ra là không có gây ra, a, cái điều gì, à, cho gia đình cũng như là cho người khác hết bạn ạ.
Ồ. À. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, thì hông biết là bạn có bất kỳ cái nỗi lo lắng nào về cái sự an toàn của người chị này hông? Ví dụ như là khi mà chị uống say lên nè thì chị sẽ có xu hướng bạo lực, hoặc là lái xe khi say xỉn, hoặc là tự làm hại chính bản thân mình chẳng hạn?
Ừm. Ừm. À. Ừm. Đúng nha, cái này cái này cái này có nha. Tại vì là khi mà chị ấy say lên ấy, thì chị có một cái xu hướng bạo lực khá là lớn. Cái lúc đó thì chỉ cần, ờ, mọi người trong nhà, hay là anh em trong nhà mà có chuyện gì mà nói chuyện mà, à, không không đúng ý của chị ấy, hay là, à, đụng đến những cái vấn đề mà sai ấy, là lúc đó chị ấy cũng sẵn sàng là chị ấy táng ngay. Đấy, thì mình cũng khá là lo lắng về cái điều này. Ờ, còn việc đi xe thì cũng sợ thì, à, à, có những lúc mà mình có thể đi cùng chị ấy thì mình có thể đưa về, đúng không? Nhưng mà, à, có những khi không phải là mình thì chị ấy lại đi với những người khác, chị ấy đi ra ngoài với những người khác ấy. Thì, à, nếu như mà người ta mà, ừm, không lỡ không có quan tâm ấy, thì, à, chị ấy tự đi lái xe về thì nó cũng rất là nguy hiểm. Đó, thành ra là không chỉ là hại cho chị ấy mà ng còn, à, ảnh hưởng đến cả những cái người khác nữa. Những người đi đường thì không may chị ấy say xỉn, rồi chị ấy lại không may chị ấy đông vào ai đó thì nó cũng rất là khổ. Đó, nên là mình cũng, a, rất là lo về cái điều này.
Ừm. À. Ừm. Ừm. À. À. Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Vậy hổng biết là có bao giờ bạn suy nghĩ về cái nguyên nhân cụ thể là lý do tại sao chị lại bị nghiện rượu hay là nghiện chất kích thích nhiều như vậy hông bạn ơi? Có thể là do hoàn gia đình nè, chính bản thân của chị ấy, hoặc bất kỳ những cái yếu tố ngoại cảnh nào tác động đến vậy bạn?
À! Ừm, ờ, thực ra là cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Thì, ờ, ừm, ờ, một phần là cũng là do sở thích của chị ấy nha, có đó là một con người cũng khá là cá tính, nên là cũng có cái sở thích, gọi là, cái sở thích mạnh một chút, giống như đàn ông ấy. Ờ, một phần thì cũng trong cuộc sống thì, ờ, cũng, cơ, chị ấy cũng gặp phải, ờ, những cái, a, điều không có được, ờ, may mắn cho lắm, thì, ờ, hôn nhân của chị ấy nó không có được trọn vẹn, đó, thì, ờ, chị ấy cũng hơi buồn, đó, thành ra là cũng, ơ, cũng tìm đến chất kích thích cũng là một phần đấy bạn. Thế nhưng mà nó cũng chỉ là một trong số những nguyên nhân thôi, ờ, còn từ cái lúc mà đang còn thanh niên, tức là cái lúc mà chị ấy chưa có lập gia đình ấy, thì, ờ, chị ấy cũng đã có cái thói quen là, à, nhậu nhẹt kiểu này rồi bạn ạ. Đó, nên nó nên là những cái chuyện đó thì nó cũng chỉ là, gọi là, nó tác động thêm một phần thôi, đấy.
Ừm. Chà. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, và hổng biết là trước đây nè, bạn có từng thử những cái cách gì để giúp cho chị chưa và cũng như là kết quả lúc đó nó ra sao vậy bạn?
Thì, à, mình cũng không thể tìm được cái cách nào để giúp hết, tại vì là sở thích của chị ấy rồi thì mình chỉ có là bị chị ấy lôi đi theo thôi, chứ còn mình không có, ưm, tài nào mình ngăn được bạn ạ. Thì có đi cùng thì cũng chỉ có thể là ngăn cho chị ấy uống, ơ, bớt ít đi thôi, chứ không không không có cách gì để thay đổi được cả, tại vì nếu như không có đi với mình thì chị ấy cũng sẽ đi với người khác, đó, hoặc là là chị ấy sẽ đi một mình. Đấy, r rất là nan giải luôn bạn ạ.
Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. À, mình hiểu, ừm. Ờ, ờ, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, thật ra thì mình rất là trân trọng những cái sự cố gắng của bạn và cũng như cái nỗi thấu hiểu của bạn về lo lắng về người chị này. Nhưng mà đôi khi nha, bạn cũng nên đặt cái giới hạn ở đâu là những cái điều mà bạn có thể giúp đỡ nè và cũng đâu là cái điều mà bạn hông thể kiểm soát được. Ví dụ như bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào những cái điều mà bạn có thể kiểm sát, ví dụ như là phản ứng của bản thân bạn nè, cái ranh giới của bạn đặt ra cho chị này và cũng như là cái cách mà bạn chăm sóc sức khỏe tinh thần của họ đó nha. Cho nên bạn nhận ra là cái việc nào là trong quá trình mà bạn có thể điều khiển được nè, và đâu là cái hành trình của riêng họ phải cố rắn phấn đấu thay đổi đó bạn.
Ừm. Ừm. Đúng ha. Ừm. Ừ. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Có nghĩa là mình phải có một cái, ơ, ranh giới cho rõ ràng ra. Ừm, không phải cái nào mình cũng có thể can thiệp mà được nhiều, nhưng mà có thể thì mình sẽ cố gắng để mà mình giúp đỡ chị ấy, đúng không?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn ơi. Cho nên là bạn sẽ xác định rõ ràng là những cái nào bạn sẽ chấp nhận nè và không chấp nhận. Ví dụ như khi mà chị ấy tỉnh táo á thì bạn cũng nên là có một cái chuộc trò chuyện rõ ràng hơn và chia sẻ rà bạn sẽ không thể nói chuyện nè hoặc là không thể là giúp đỡ nhiều hơn khi mà chị ấy đang say nè. Hoặc là bạn cũng sẽ không có thể và cho chị ấy vay tiền chẳng hạn để mua thêm cái chất kích thích nè, hay là rượu bia đó bạn. Thì cái ranh giới này da, nó sẽ giúp đầu tiên á là sẽ bảo vệ bạn nè và cái thứ hai á là trở nên là nói không với cái việc là nuôi dưỡng cái thói quen nghiện ngập này của chị đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ờ, vậy, ờm, bạn nghĩ là, ờ, mình có nên là, à, dùng cái biện pháp mạnh không? Đấy, chẳng hạn như là mình sẽ, những cái lúc mà chị ấy, ơ, ờ, sử dụng những cái chất kích thích như thế mà, à, nhiều với t tần suất mà nó nhiều ấy thì mình có nên là nhờ lời khuyên của, à, nói mách với lại, à, cha mẹ hay là hay là, à, nhờ thêm một cái người anh em khác nữa đến để, gọi là, mình có cái sự can thiệp mạnh mẽ hơn không chị không bạn nhỉ?
Ừm. Ừm, thật ra thì cái việc mà khuyến khích tìm cái sự hỗ trợ từ bên ngoài đó bạn là nó rất là hợp lý luôn đó nha. Có thể là từ người thân nè, hoặc là nha, có thể những cái nhóm hỗ trợ và thậm chí là chuyên khỏe tâm thần đó bạn. Và và xem là tùy vô cái tình trạng cụ thể của chị á, thì sẽ tìm ra những cái nguồn phù hợp với nhau, để đầu tiên á là cho bạn biết là bạn sẽ không cô đơn trên cái hành trình mà giúp cho chị là trở nên bình thường lại nè, và tránh sử dụng và lạm dụng cái kích thích đó nha. Và bên cạnh đó nha, có những cái sự hỗ trợ từ những gia đình nè và những người bạn bè chung nữa, thì cái việc mà chia sẻ kinh nghiệm với những cái người hiểu rõ tình huống nè, nó sẽ giúp bình thường hóa cái cảm xúc của bạn nè, và cũng như là giảm bớt cái gánh nặng mà bạn đang có hiện tại đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, rồi, đúng rồi, ờ, ừm, rất là hay! À, mình hiểu rồi. Ờ, vậy thì, à, ừm, nếu như ấy mà trong những cái lúc mà, à, chị ấy lại, ừm, bức xúc quá như thế mà mình lại có cái sự can thiệp ra ấy thì, ờ, ờ, mình sợ là những lúc đó là chị hay có những cái phản ứng là, ờ, kiểu như là, đừng đừng có đừng có quan tâm đến chị ấy ấy, đó, thì chị ấy lại đẩy mình ra, thì, ờ, lúc đó mình nên xử lý như thế nào được?
Ừm. Ừm, đôi khi nha, nguyên nhân đến từ cái việc mà bạn mặc định đó là cái vai trò cứu tinh của bạn đó, có nghĩa là tin rằng bạn phải là cái người giải quyết cái vấn đề này nè và phải là cái người cần phải sửa chữa cái cuộc sống của người chị đó. Thì đôi khi á, nó cũng sẽ dẫn đến cái sự lãng quên nè và bỏ bê cái nhu cầu và cũng như cái sự khẳng định của chính bản thân bạn đó nha. Cho nên bạn cũng chỉ nên là coi cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần nè, và cũng như là thể chất của bản thân bạn là cái ưu tiên hàng đầu, rồi sau đó thì nếu mà bạn có thể giúp chị ấy trong bất kỳ cái tình huống nào thì bạn sẽ có thể là sẵn sàng hỗ trợ nè. Nhưng nếu mà cái tình huống đó trở nên quá là căng thẳng giữa bạn và chị ấy đó bạn, thì bạn đừng ngừng ngại nhờ đến sự giúp sức của người khác nữa bạn, để các bạn biết là bạn cũng sẽ có những cái sự hỗ trợ khác chứ không phải là vấn đề của mỗi một mình bạn đâu nha.
Ừm. Ờ. À! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu rồi. À, ừm, vậy, à, à, còn nữa bạn ơi. À, thế, a, a, khi mà ví dụ như mà lúc mà, ờ, có những cái điều mà mình, ờ, gặp phải tình huống khẩn cấp ấy, thì mình, ờ, nên làm gì được? À, những cái lúc mà mình, ờ, hay đi cùng với chị ấy mà tự dưng mà chị ấy lại say xỉn ghê quá, mà lại không thể là những lúc đó mà không không thể nào mà gọi được cho, ơ, cho cha mẹ ấy thì những cái lúc đó là mình phải che giấu mà, đó, thì, à, mình phải làm sao để mà mình, ờ, mình xử lý được, ờ, cho nó, ơ, gọn gọn gàng và lại được, ờ, tế nhị bạn nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm, thực ra thì mình rất là hiểu về cái việc bạn đang tìm hết tất cả mọi thứ nè để giúp cho cái người chị này nè, và cũng như là thậm chí là trong những cái bước mà khẩn cấp đó nha. Nhưng mà sẽ tốt hơn nếu mà bạn có những cái sự chia sẻ thông tin nè với gia đình và người thân để họ cũng biết là mọi người đang đi đâu nè, đang làm gì và ở đâu, thì bất kỳ một cái tình huống khẩn cấp nào đó thì gia đình cũng có thể là chủ động tới giúp đỡ nè. Và bên cạnh đó nha, bạn cũng có thể là chuẩn bị trước cái số điện thoại liên lạc khẩn cấp như là gọi cấp cứu nè, gọi cứu hỏa chẳng hạn, hoặc là gọi cảnh sát. Và cũng như là cái nơi tạm tránh và tránh đến những cái nơi mà quá là không phù hợp nè và và quá là xa xôi với lại thành phố trung tâm thành phố đó bạn, thì cái việc mà gọi cứu viện á, nó cũng sẽ trở nên đôi khi khó khăn hơn đó bạn nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Chà! Ừ. Ừm, rồi, mình đã nắm rõ rồi. À, à, thế thì, ờ, à, bạn ơi mình, ờ, đang nghĩ đến cái chuyện đấy là, à, liệu là mình có nên là, ờ, mua cái cái cái thuốc, gọi là, cái thuốc, ơ, ừm, thuốc để mà cai nghiện rượu cho chị ấy không? Và mình cũng đang tính là, à, nếu như mà chị c vẫn chưa chưa có thể mà cai nghiện được như thế ấy, thì mình muốn mua cái thuốc, gọi là, cái thuốc giải rượu. Ấy, để mà khi nào mà chị ấy chị ấy uống say thì có thể, ờ, để cho chị ấy uống thì bạn thấy là được được không?
Ừm, ừm. Ừm, thực ra là thuốc giải rượu rất là tốt khi mà một cái người say xỉn á thì họ uống vào thì sẽ giúp cho họ là có cơ thể nộp vào nước nhiều hơn nè, và cũng như cái tình trạng giải rượu nó trở nên tốt hơn đó nha. Nhưng mà bên cạnh đó nha, nếu mà có những cái thuốc cụ thể để tránh cái chứng nghiện ngập nè, hoặc là những cái thực phẩm chức năng khác á, thì bạn nên dẫn chị đi thăm khám sức khỏe trước, để bác sĩ có chuyên môn nè, họ sẽ xem kỹ là cái tình trạng của chị như thế nào và cho những cái liều thuốc phù hợp hơn, tránh cái việc mà bạn lạm dụng thuốc nè, và cũng như đưa những cái th thuốc ngẫu nhiên không có phù hợp á, thì đôi khi nha, nó cũng sẽ dẫn tới những cái hậu quả khôn lường khác đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Vâng. À. Ừm. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Vậy là mình sẽ phải đi nhờ đến chuyên gia. Ờ, thế thì, ờ, ngoài cái việc là đi đến chuyên gia ra có lẽ là mình nghĩ là mình cũng, a, sẽ đưa chị ấy đi gặp những cái người mà họ có những cái, ơ, lời khuyên tích cực, để cho chị ấy tiếp cận dần với những cái điều mà, à, họ sẽ giảng giảng rằng là cái việc mà uống rượu bia nó không có tốt, để cho chị ấy có thể thay đổi được cái thói quen đó đi, đúng đúng không bạn nhỉ?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, mình tin là bạn đang làm rất là tốt rồi đó và mình tin là bạn cũng sẽ có thể là giúp cho chị cải thiện tình trạng một ngày tốt hơn nữa đó bạn.
Ừm, ừ, ờ, cảm ơn bạn đã cho mình những cái, ơ, lời khuyên và những cái lợi g gợi ý rất là hữu ích ngày hôm nay để cho mình có thể, ờ, có cái cách để mà, à, giúp cho cái tính người chị gái của mình có thể, ờ, bỏ đi được cái thói quen nghiện rượu, và hay là, ờ, có cách xử lý tốt hơn nếu mà bạn chị ấy cứ tiếp tục nghiện như thế nha. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều luôn!